Для мен э. Ну, вот, э, на тот момент мне казалось, что да, потому что, если бы я развязала какой-то скандал, эй мне казалось, что бы э, что это вылилось бы в какой-нибудь кризис, э, такой, э, да, там, а, сер м, кризис отношений. Ну, как бы я знаю, что меня бы мама не бросила в любом случае, что она меня искренне любит, да, и я её тоже искренне люблю, но это бы вылился бы в такой, э, конфликт, да, вот, э, с чувством вины, э, которое бы перенеслось на меня. Просто я это чувствовала, я думала, я знала, что в этом плане она сильнее была меня, да, чтобы внушить мне это чувство вины, если бы вылился какой-то конфликт. То есть я так
Мгм. Серьезный кризис отношений, да? Мгм, да. Ага. Мгм. Да, то есть и этот груз тебе не хотелось совершенно тащить. Ах. Мгм.
Мне не хотелось, да, вставать в конфликт вот, э, да, из-за каких-то гулянок, э, и чтобы потом выяснять отношения какие-то там. То есть мне просто проще было соврать, <chuckles> сказать, если поздно пришла, сказать: "Ну, извини, пожалуйста". Там вот как-то, да, угла э, сгладить углы, да, там, и всё, до следующего раза, да-да-да. <chuckles>
Мгм. Да, понятно. <chuckles> Да, и до следующего раза. <chuckles> Ага. Скажи, а вот в семье кто-то, может быть, вот замечал эту манипуляцию мамы и как-то вот в ваши отношения в этом аспекте вмешивался? Может быть, тебя защищал или её поддерживал?
Да и нет, на самом деле никого не было, с папой у нас, э, тоже отношения как бы вообще не сложились, они в разводе, то есть, э, как бы папа не принимал никакого участия. Да, и вот считай, да, папы не было. Нет, нет, э, нет, а так, а, вот как бы только поскольку, видишь, так сложилось, что получалось, что я жила с мамой, да, и вот такой замкнутый круг немножко был. И мама, видимо, на меня возложила все свои, э, э, ожидания, да, ожидания, всё своё, да, вот, и в аффективном плане тоже, все св всё, что всё, что ей не хватало в эффективном плане, в любовном плане, может быть, она тоже всё это возложила на меня, поэтому, м, это было тяжело вот в плане эмоциональном.
М. Не было, да, кого-то, кто мог бы посредником послужить? Мгм. Ожидания, тревоги и прочее, да? Мгм. Да, конечно, тем более еще т такому совсем молодому, да, человеку, молодой девушке выносить. Но знаешь, э, с одной стороны, это в в ну, как бы и не очень веселая, да, история, что вот такой груз, а, эмоциональный, э, и такой немножко, э, шантаж, да, эмоциональный тебе пришлось познать.
Э, ну да. <chuckles> Ну да, да, ш да, да.
А с другой стороны, это же ведь, э, ну, определенный урок, который наверняка тебя чему-то научил. Вот ты вышла из этой ситуации с какими-то выводами для себя, что ты в будущем сама в своей семье будешь делать, не будешь делать.

А, слушай, ну щас уже нет, потому что, поскольку я это раскусила, то я как бы пре пре пре прерываю на корню, как бы такие манипуляции. Но было это в основном, э, когда я была уже таким подростком, да, то есть когда хотелось, э, э, куда-то ходить и гулять, да, с 1 стороны, там свободы когда хотелось, да. А маме, естественно, свободы <laughs> такой мне не хотелось давать, да, в силу там, м. Когда-то это, может быть, было бы. Ну, кстати, это я потом про это чуть-чуть потом скажу. То есть, да, ей не хотелось, да, чтобы я куда-то уходила, да, там, может быть, опасно, там, может быть, ещё что-то, либо просто не хотела, чтоб я там с мальчиками куда-то ходила, да. А вот, но, э, сложность
Ага. А что было? Так? Свободы, да, немножко? <chuckles> Хорошо. Да. Какой аргумент она использовала?
Вот, в том-то и дело. Ну, как бы в первый такой аргумент устрашающий, то есть э. "А, с тобой может такое случиться" то есть и начинается, да, кучу кучу кучу разных доводов, какие какие ужасы могут со мной приключиться, если я вдруг уйду, понимаешь?
<chuckles> Ага, запугивала, да, немножко. Так. Да, понимаю.
Э, вот, и это всё-таки накладывает отпечаток, потому что даже щас, когда я уже взрослый человек, и я хочу куда-то пойти, у меня вот такое чувство тревоги, понимаешь, появляется, да, что м
М, то есть вот это вот всё даром не прошло, да? Мгм.
Это даром не проходит, нет, э, потому что, м, дело-то в том, что я всё равно ходила, э, да, то есть, когда ты в молодости- море по колено, да, то есть, даже если когда какая-то опасность есть, то, м, ты всё равно идёшь, да? И даже это становится хуже, потому что я начинаю обманывать это как-то так, да? То есть, э, придумывать, да, что я пошла там куда-то, да? На самом деле пошла в другое место. <chuckles>
Мгм. Конечно, конечно. Ага. Конечно, тебе нужно своё выкружить. М, мгм. Мгм, скажи, а вот сейчас, а, когда ты у ну, куда-то направляешься и, может быть, 1, да, на ка какую-то вечеринку или концерт, или ещё что-то, а, то есть вот подспудно вот этот вот, э, страх, он, а, остался, да, вот какая-то такая неуверенность, которую в тебя поселили, э, в детстве, что а вдруг что-то произойдёт.
Мгм. Да. Да-да-да, я у я к каждый раз, как я выхожу из дома, особенно, ну, как бы вечеринки уже я как бы такие шк г гуль гульбу такой, да, я, но когда я возвращаюсь поздно вечером, например, да, там, с 1 стороны, это резонно, да, там, не ходить 1 по улицам по ночам, это нормально. Но даже если я всё предусмотрю, там, допустим, что меня кто-то встретит или я поеду на такси, да, то есть, как бы, э, всё равно меня я предпринимаю, да, но вот чувство тревоги, оно, э, не пропадает уж прямо до такого, что иной раз я хочу отменить эту вечеринку, потому что мне, как бы, неприятно вот прям сам процесс выхода из дома.
Мгм. Ну, что-то такое, куда ты вечером идешь, да? Мгм. Мгм, да. Ты предпринимаешь разумные меры осторожности, да? Мгм.

Ну щас уже воспринимает, да, щас уже воспринимает. Но опять же, это были, конечно, такие трения, когда вот она у нас довольно долго жила, э, вот как раз и, э, ковид был, и всё. И, э, были были такие всплески эмоциональные.
Мгм. Наверняка вы расходились, да, во мнениях по каким-то вопросам.
Э, э. Мы расходились, и мы до сих пор расходимся. Просто <chuckles> щас уже как-то каждый понял, что лучше какие-то вопросы не затрагивать, да, то есть граница какая-то появилась, э, мама тоже поняла, что в какие-то вопросы она не лезет, то есть, э, да, со своими какими-то
Ага. То есть тебе удалось чётко обозначить границы, и сказать, что вот по этим вопросам, мама, к сожалению, твоё мнение, ну, <chuckles> не интересует. <chuckles> Мгм.
М, ну да, да, да, вот именно так и произошло, э, это вот как раз и с крестинами ребёнка, <chuckles> да, как как всё время часто бывает, э, да, в семьях, которые, может быть, разных, э, религий, или которых вообще нет религии. То есть, это тоже тоже был вопрос такой, камень преткновения. Да, теперь она вроде, как бы поняла, что лучше <chuckles> таких вопросов не касаться.
Да, да. Камень преткновения, да, такой? Ага, всё, и здесь решение принимают родители. Ну послушай, это действительно очень сложная тема, а, ро дети детско, да, родительские отношения, и вот <chuckles> манипуляции ближайших родственников. На самом деле я, м, было очень интересно послушать твой рассказ, такой эмоциональный, <chuckles> конкретный, искренний, и очень рада, что на самом деле, наверное, всё-таки малой кровью это обошлось и
Да, да, точно. <chuckles> Очень сложно, да. <laughs> <chuckles> Ну да, мы всё-таки в хороших отношениях, друг друга любим, и да, сохранились всё-таки отношения.
Да, и отношения вы сохранили. <chuckles> Здорово, спасибо тебе большое за разговор.
Спасибо тебе. Мгм. Спасибо, пока.
Пока.

Расскажи, вот как реагировать на манипуляции родственников?
Ой, слушай, да, у меня вот таких вот, наверно, 2 случая в семье. <chuckles> В н ну да, но все мы чуть-чуть, конечно, манипуляторы, да, но, м э, есть манипуляторы, которые, э, это осознают, да, и делают это, ну, в таких редких случаях, да. Э, <chuckles> нэ
Ага, есть манипуляторы, да? Мгм. Ага, да. Когда чего-то прям очень надо, да, добиться. <chuckles>
Да, когда уж чего-то точно надо и ты знаешь, что другим способом сл будет либо дольше, либо сложнее получить, да.
Ага, то есть это военная хитрость, да, такая? <chuckles>
Военная хитрость, да. М, вот. А есть такие манипуляторы, которые даже н сами не осознают, что они малип манипуляторы, да. И это уже з к э, ста з з я я думаю, что это не Да, это уже ста ста становится второй натурой, да, стилем поведения. Э, но это ид Да, это идёт, мне кажется, скорее от, э, с чувства самонеудовлетворения какого-то, заниженной самооценки, да, э, что человек не может получить, что он хочет, э, обыкновенным способом, то есть просто что-то попросить, да. То есть это я к этому выводу, э, да.
Ага. А есть? Ага. Стиль поведения, да, такой? Мгм. Так, расскажи. Мгм. М. Мгм. Да, другим способом, ага. А вот кто у тебя <chuckles> из родственников к такому склонен?
Ну, эм, значит, мой первый такой манипулятор, э, это мама. Да, то есть мне, конечно, э, не очень, э, нравится так говорить, но н всё-таки я вот, э, с возрастом стала понимать это, и, э
Мгм. Ага, отмечаешь, да, какое-то такие вот, м, тенденции в поведении. Так.
Ну да, да, да, это я понимаю. И, м, то есть, наверно, потому что я долгое время уже, совсем долгое время живу за границей, да, и мы редко видимся. Ну, мы как бы как не ред не то что редко, мы вст видимся, э, ну, 2-3 раза в год, но подолгу как бы. То есть, э, да, она приезжает, остаётся на несколько месяцев. Э, ну вот, и вот в эти моменты я понимаю, что чё-то не так. <chuckles>
Мгм. Ага, и Ага, ну да, то есть, э, когда вы уже не живете вместе, и когда вот вы оказываетесь вместе, ты как бы свежим взглядом, да, можешь на неё посмотреть.
Да.